آه كتير. يعني <tsk> فكرة أنتِ بنت، آآ أقعُدي بشكل معيّن آآ ما ينفعش تلبسي بالشكل ده قُدّام مثلًا الن الناس معيّنين، آآ لأ اتعاملي بالأسلوب ده، اتكلّمي بالشكل الفُلاني آه. ف ف في كل حاجة آمم، أ ساعات ممكن حد يشوفها انتقاد. بس أنا باحس إن هو أ ب يعني ماشي أ هي بت بتقوّمها معايا أو أنا ب باكلّم من حيث مش أنا م مش مش عشان أنا لأ، أنا مش عارفة أعمل أو عديمة الشخصية، لأ خالص. لأ ما أ م مُتقبّل الكلام لإن هو الكلام بأسلوب كويس آمم، مش بت
إمم. حلو. إمم. بالضبط. بالضب آه. أيوه، أيوه. آه. أنا نصايح بطريقة حلوة يعني، مش بطريقة وِحشة.
آه. ومش بتج مش بتتجاوز وجودي. يعني مش بتقول لي بتقول لي مثلًا إيه، طبعًا ماما موجودة وكل حاجة وبعد إذنها، بعد إذنك مثلًا أنا هاقول لها أنتِ ل بتعملي كذا، كذا غلط ما ينفعش.
بالضبط. أنتِ كده جاوبتِ يعني على السؤال اللي كنت هاسأله لِك، اللي هو يعني هل بيحصل خِلاف بين تربية ال الأم والنصايح اللي بتقولها الجِدّة يعني ال ل لحفيدتها؟ يعني في في ممكن م آه. ممكن أمهات تت تت تتضايق من النصايح دي. أنتِ كان بيبقى رَد فعلِك إيه؟
آه. <chuckles> اه ساعات برضه. آه. ساعات بنختلف. أ أ وفي أوقات في أو في بعض النصايح كنت باتضايق منها. يعني <tsk> آآ يعني مثلًا حاجات مثلًا في في س في مجال مثلًا إن هو، أ أنا مثلًا ج هي صعبانة عليها إن إحنا بناكل حاجات معيّنة وهي ممنوعة منها، فيصعب عليها. طب ما ما أنا اللي هيطلع عيني وأنا <laughs> يصعب عليها إن هي ما تاخُدش حتّة شوكولاتة أو ما ت مثلًا ما تشربش حاجة معيّنة، <tsk> اللي هو طب تدوق، أنا و عينيها جات على الحاجة نِفسها فيها، هي بتقول لي كده. أنت عينيها جات على الع نِفسها فيها سيبيها تدوق بس حتّه صغيرة، ألاقيها بقى بتدّيها من ورايا. طب طب بال طب ده ينفع؟ <laughs> ف في الأول في الأول بصراحة كنت باخُد reaction كده اللي هو <tsk>
آه تمام. إمم. بتصعب عليها آه، آه. يعني إمم. بالضبط. إمم. آه. أيوه. فده بيضايقِك، <chuckles> فبيضايقِك شوية. عشان إمم. تغضبي بقى وكده و ف
آه. متضايقة اللي هو آآ أعمِل إيه دلوقتي؟ طب أعمِل إيه دلوقتي؟ وبعد كده بقيت أخُدها بهزار. اللي هو، طب طب يا ماما كده ينفع طيب. ما تشيليش هَم، قُلت لِك الدكتور قاي قالت لي: "طب ما هي صعبِت عليّا، أعمل إيه؟"
آه. هاعمل إيه دلوقتي؟ إمم. آه. طب أ هي قطم بتصعب عليها طبعًا عشان هي يعني من مُنطلق الحنيّة بقى عليها وكده.
آه. أع أعَز من الوِلد، وِلد الوِلد فعلًا.
و بالضبط كده. طب أ بتحسّي أنتِ بقى كده إن مثلًا الأطفال الصغيرين أو يعني بنتِك الصغيرة، بتسمع كلام جِدِّتها أو جِدَّها أكتر من منِّك أنتِ وباباها؟
إمم. إمم.